Birazcık, eee, söylediklerine, eee, aslında, eee, andırıyor, eee, benim de hissettiklerim. Eee, çünkü mesela gerçekten çok iştahlı birisiydim. Mesela kahvaltı yapmayı çok severdim, eee, kalabalıklarda yemek yemeyi çok severdim. Eee, bir genellikle mesela kilolu olan bir insandım yani, şey, daha doğrusu, genel problemim kilo vermek üzerineydi. Şu an mesela, hani, geriye dönüp baktığımda mesela bu 3-5 yıllık, ııı, süre zarfında genelde problemim aslında kilo almaya biraz daha yakın. Sanırım, eee, ı belki de hayvansal ürünler biraz daha yağlı oldukları için mi artık bilmiyorum, kalori olarak mı etki oluyodur yoksa gerçekten iştahım mı azaldı, hani, eee, onu tam bilmiyorum ama genel olarak çok daha az, mesela, yemekle alakalı taleplerim oluyor.
Hı hı. Hı hı. Ya! Hı hı. Ya. Hı hı. Peki, bu noktada şöyle, aklıma biraz, eee, tatlı bir soru geldi. Lütfen yanlış anlama. Belki de artık kilonu kaybediyorsun, belki de sebzeler sana lezzetli gelmediği için az tüketiyorsun ve az mı oluyor? Sen bu lezzet ayarını nasıl yapıyorsun? Soslar moslar kullanıyor musun? Izgara yapayım, haşlama yapayım, kızartmasını yapayım diyor musun? Lezzet ayarında hangi noktadasın? Yoksa lezzetini beğenmeyip az yiyor olmayasın?
Hı. Hımm. Hı hı. Ya Aslında şöyle bir şey var: Mesela, eee, kız arkadaşım da benim vejetaryen, böyle, eee, onunla şöyle bir şeyimiz var mesela, hani, eee, oturup mesela beraber, işte, yemek hazırlıyoruz böyle. O gerçekten, işte, böyle tadına, işte, s ımm tuzuna, baharatına hatta görüntüsüne kadar böyle çok fazla özen göstererek hazırlıyor ve gerçekten çok lezzetli yapıyor. Ben de, hani, böyle onunla yediğim zaman, eee, daha böyle keyif alıyorum, onun yaptığı yemekler biraz daha lezzetli geliyor. Keza mesela ben de mercimek yapıyorum, annem de yapıyor, anneminki daha lezzetli oluyor. Ama
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii canım. Hı hı. Hı hı. Mercimek derken, yani böyle, köftesi mi çorbası mı? Ha, yeşil mercimek pilavı gibi.
Yeşil mercimek yemeği. Klasik bu Eee, yok yok ya, şey, eee, karaşimşek deriz biz böyle b sadece böyle bildiğin yeşil mercimeğin sulu yemeği. Eee, mesela bunları çok severdim, eskiden de çok severdim zaten. Eee.
Hı hı.
Bir keza za is şey, Türkiye'ye ne zaman gitsem, işte, eee, annemler, halamlar sağ olsunlar, hani, onların elleri gerçekten lezzetli. Ama şunu fark ettim: Eee, ben yemekte artık tada o kadar önem vermiyorum ya. Gerçekten sadece, işte, besin değerini alıyorum.
Hı hı. Ya! Bunu nasıl fark ettin?
Eee, işte, bu kız arkadaşım özellikle. Yani bakıyorum, ekstra çaba harcıyor. Ya, ben mesela, işte, ekmeğin arasına, işte, peynir koyuyorum, yiyorum mesela. Neden? İşte, içinde protein var, yağ var, işte, karbonat var, karnım doyuyor. Eee, ve de çok basit yani, çok az zaman harcıyorum. Ama o, işte, ne bileyim, yanına, işte, limon dor do sıkıyor, işte, domates dilimliyor, eee, onun üzerine ekstra şey yapıyor, ekmeğini kızartıyor. Hani daha güzel olmuyor mu, sen niye böyle Evet, evet. "E, daha güzel oluyor, sen niye böyle yapmıyorsun?" Diyor. "Üşeniyorum." diyorum ve şey yapmıyorum açıkçası. Galiba dediğim gibi, hani, birazcık, eee, mental olarak böyle, eee, yemekten ve genel olarak, ııı, o şeyden, ııı, bağımı kestim gibi düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tatlı tatlı, böyle, sunumlar. Pe I hı.